Isso.
É, aí bate no liquidificador. Isso. Faz essa eh, o o ovo, a ceno
Aham. E você punha algum líquido antes?
Não, não. Eu só coloco então eu coloco o ovo, o óleo, a cenoura, e só. E bato ali até ficar quase líquido assim. Eu tenho que bater bastante. Aí em uma outra vasilha, eu misturo a farinha e o açúcar. E e aí pego essa mistura e coloco nisso, me mexo, coloco o fermento e forno. <laughs>
Hã. Sei. É, isso. Hã. Isso é, é, é. Tá. É, mas olha, bem legal, hein. E tem mais alguma coisa?
Tranquilo. Ah. É. Olha, de conforto assim? Ah, e você vê que eu eu tenho falado tudo comida brasileira, né, porque eu acho que a a bra a brasileira, eu não sei se é porque, bom, minhas raízes e tal. Eh, e aí, eh, para mim é o tipo de comida, né, é aquilo que vem da gente quando da da infância tal. <laughs>
Uhum. É. Legal. É. É, é. Sensação de proteção é conforto. E a comida dá uma sensação de proteção.
É.